โอเค แล้วแต่โคชจะบอก อืม
<chuckles> วิ่งตามเขาว่า เออ เหมือน ไม่ใช่โคชด้วย เหมือนเป็นคนในห้องหุ้น อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบเขาพูดอะไร ใช่ เขาพูดอะไรมา เราก็เชื่อแบบหัวอ่อนน่ะ แบบ โอ๊ะ เชื่อ ซื้อ อะไรเงี้ย บอก "นี่ราคานี้เข้าอันนี้เลยนะ ได้เลย" อะไรอย่างเงี้ยอะ เราก็ เขาบอกให้เราเข้า เราเข้าเลย ตึ๊ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วมีครั้งหนึ่งเราเข้า เขาบอก อา มันเป็นหุ้นตัวหนึ่ง เราเข้าแบบ เขาบอกราคาเรามาเลย "เคาะเลย อย่างเงี้ย แบบเคาะเลย ราคาเนี้ย เคาะเลย" เราก็เคาะปุ๊บ แต่ตอนออก ออกไม่ทัน คือหมายถึงว่า ใช่ คือตอนออกอะเขาออกไปแล้ว แต่เราอะออกไม่ทัน สรุปอะ ตอนนั้นน่ะเราเป็นเด็กจบใหม่นะ
อืม แล้วแต่ผู้ชำนาญจะบอก อืม อืม <chuckles> อา เหรอคะ? อะฮะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เป็นไงคะ? อืม เหรอคะ? อ๋อ ไม่ทันเขา เออ เป็นไงคะ?
เราเป็น เราเป็นเด็กจบใหม่ เราขาดทุนตัวนี้ตัวเดียว 70,000
โอ้โฮ! 70,000 เลยเหรอ?
เออ แล้วเราก็คือช็อกมากอะ
โอ้ แล้วมันเป็นยังไงคะ รู้สึกยังไงคะ? เหรอคะ เออ
เรา เราช็อกมาก เพราะว่าแบบ 70,000 มันเยอะมากอะสำหรับเราอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็แบบว่าแบบ เออ ตอนนั้นเครียดแบบเครียดเลยนะว่าแบบ "เฮ้ย แล้วจะหาเงินจากไหนมาใส่ ก่อนที่แบบแบงก์มันจะตัด" อะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นน่ะ เราก็พูดตรง ๆ ว่าเราก็หัวอ่อน แล้วก็ไปถามไอ้คนแนะนำอะว่าแบบ "เฮ้ย เขาอะมาทำเราขาดทุนเยอะขนาดเนี้ย แบบไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็จะบอกว่า โดยปกติอะเราก็ไปโทษเขาไม่ได้ เพราะคนเคาะคือเราเองใช่เปล่า แต่เหมือนเราก็แบบแค่ทักไปอย่างงั้นน่ะ เหมือนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะ เราก็แบบพูดไปอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "เขาช่วยนะ แต่เขาช่วยได้ อ เขาช่วยเราได้แค่หมื่นเดียว เออ
อืม เข้าใจเลยค่ะ อะฮะ อา เออ อืม แล้วเขาว่าไงคะ? ใช่ ๆ อืม อือฮึ อืม โอ้ เขาก็ยังช่วยอยู่นะ เหรอ? นั่นน่ะสิ
แล้วเขาก็ช่วยจริง ๆ เออ แล้วเขาก็เชื่อ เขาก็ช่วยเราจริง ๆ หมื่นนึง เออ จริง ๆ เออ แล้ว แล้วมันก็ยังเหลืออีก 60,000 น่ะ แล้วเราก็แบบเครียดอะ ว่าแบบ "เฮ้ย จะเอาเงินจากไหน?" ตอนนั้นน่ะยังคบกับแฟนอยู่ ก็เลยไปขอยืมเงินแฟนมา อะไรอย่างเงี้ย
เออ <chuckles> อะฮะ แล้วทำยังไงคะ? อย่างงั้น อ๋อ ค่ะ เออ แล้วเป็นยังไง? เล่นต่อไหมคะ หรือยังไงคะ? <chuckles>
แล้วก็ อา มาโปะไป ตอนนั้นน่ะก็มีแบบดาวน์ไปช่วงหนึ่งเลย แล้วสุดท้ายอะ ก็กลับมาเล่นต่อ กลับมาเล่ เหมือนแบบหายไปสักระยะหนึ่งเลยอะค่ะ แล้วพอ สักระยะหนึ่ง พอเราทำใจได้แล้ว อา เรากลับมาเล่นต่อ อะไรอย่างงี้ ดอยอีก อา รอบนี้ดอยอีกประมาณ
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ

เป็นหุ้นปั่นทั้งหมด
ทุกตัวพร้อมใจกันลบ ทุกใจกัน น พร้อมตัวกันลบ จด 90%
ใช่ มันเป็นหุ้นปั่น มันเป็นหุ้นปั่นทั้ง พอร์ต เลยค่ะ หุ้นที่แบบไม่ได้มีมูลค่าจริงอะ แต่แบบปั่นทำราคาขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่ามัน เราเลือกหุ้นซิ่งอะ เราเลือกแต่หุ้นซิ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตอนมันลงมาเยอะ ๆ อะ เราก็เสียดายเงินเราก็ไม่กล้าคัต คือเราไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่ามันจะลงเป็น 90% อะ เราคิดว่า เฮ้ย ถ้าแบบ สามสิบเปอร์เซ็นต์ เรายังพอรับได้นะ มันยังพอแบบคืนกลับมาได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่มัน แล้วพอ 30% น่ะ ๆ เราก็ปิดคอมแล้ว เราไม่ดู เราไม่กล้าดู
โอ้โฮ โอ้โฮ เออ อืม ๆ เข้าใจเลยค่ะ อืม อืม อืม อืม อือ ๆ ใช่ อือ ๆ อืม ไม่แยะ ทำใจไม่ได้
ใช่ แต่มันไม่ขึ้นเลยไง หลังจากนั้นมันก็ดิ่งลงเหวไปเรื่อย ๆ เลยแบบจนตอนเนี้ยประมาณ 80-90% แล้วเราก็เลยไม่กล้าเปิด พอร์ต เข้าไปดูอีกจนถึงทุกวันเนี้ย เพราะว่ามันแบบ คือเราลงเงินไปประมาณแบบ 2,000,000 นิด ๆ อะ แล้วมันขาดคูณไป ล้าน กว่า คือตอนเนี้ย ถ้าเราขายทั้งหมดอะ เรายังมีเงินเหลือใน พอร์ต แค่ 300,000 เองอะ เราก็หอกว่าแบบ เออ เราทำใจไม่ได้แบบว่า จาก 2,000,000 กว่าเหลือ 300,000 อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยยังดอยอยู่ตรงนั้นน่ะ เราก็ไม่กล้าเปิดดู เออ
โอเค เออ แล้วเป็นยังไง? อืม อืม อืม อืม อือ เข้าใจ อืม อือ อ๋อ คือมันดอยอยู่ใช่ไหม? ก็คือว่ามัน มันถอนไม่ได้ เพราะมันยังติดลบอยู่ แต่ว่าไม่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะ หุ้นน่ะมันจะกลับมาสูงขึ้นอีก แล้วอย่างเงี้ยมีความหวังไหมคะว่า มันจะกลับมาอีก? อือฮึ
คือต้องบอกว่า ไม่มี ไม่มี เพราะว่า พอร์ต อย่างที่บอกว่าหุ้นเราเป็นหุ้นซิ่งทั้งหมด ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลย
อือ ค่ะ อืม เพราะฉะนั้น
ไม่ใช่หุ้นพื้นฐาน ไม่ได้มีอะไรทางธุรกิจที่จะแบบเติบโตแล้วอยู่ดี ๆ กลับมาวิ่งได้เลย อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นก้อนเนี้ยจริง ๆ อะ ให้ตีไปเลยว่าเป็น ก้อนเสีย เออ เป็นมูลค่าเสียไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อืม เพราะฉะนั้น เป็น ศูนย์ เออ คือติดลบไปเลย น 1,000,000 กว่าบาท โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อืม อือฮึ
ใช่ แล้วคือไอ้ ล้าน กว่าบาทอะ เราจะบอกว่า เราคัตไปแล้วเยอะมากด้วยเหมือนกันนะ เหมือนแบบมีหลายตัวที่ยอมคัตขายไปแล้วด้วย
อืม แสดงว่าจริง ๆ แล้วอะ เสียมากกว่า 1,000,000 กว่าบาทอีกสิคะ ถ้าอย่างนั้นน่ะ ใช่ไหมคะ? อา อุ๊ย! แล้วอย่างงี้อะค่ะ คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมคะ จากการล้มเหลวครั้งนี้อะค่ะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ